Mmm, mungkin kalau aku ya mungkin mungkin, eee, tepatnya sih mungkin bukan hobi tapi lebih ke passion ya gitu, eee, jadi jadi, eee, yap hobiku juga sih sebenarnya gitu. Tapi tapi aku lebih lebih, apa ya, lebih sangat passionate dalam dalam menjalani ini gitu. Jadi, eee, karena berhubungan dengan dengan kegiatanku hari-hari yaitu seb eee, sebagai produser musik jadi, eee, mau nggak mau harus banyak kolaborasi dengan berbagai macam, eee, orang gitu. Bi bisa dari dari da dari artis, dari, eee, produser yang lain gitu, atau bahkan, eee, bisa dari ini, istilahnya apa ya, ya istilah kerennya sih executive producer, gitu. Tapi tapi, eee, secara awam dikenal sebagai pendana, jadi dia dia dia dia dia yang punya duit gitu kan, dia yang punya duit, dia dia pengen misalkan, eee, aku pengen dia lagunya begini, eee, padahal
Oke. Lebih suka? Mhm mhm. Mhm mhm. Oh, oke. Orang, tentunya ya? Oh, oke. Oh ya, yang punya duit. Iya. <chuckles> Mhm.
padahal belum tentu tuh, eee, lagu yang dia dia minta itu cocok dengan si si talent yang dia bawa gitu loh. Jadi wah itu kadang-kadang agak memusingkan. <laughs>
Oh, iya iya iya. Repot ya? <laughs> Iya, karena maunya output-nya apa, inputannya apa nih, iya kan? Nah, iya bener-bener. Nah kalau, apa namanya, eee, selain talent kemudian executive producer, musisi lain atau tim lain, ada nggak Kak itu yang, eee, terlibat gitu dalam proses ini, pekerjaan itu tadi peke pekerjaan passion ya? <chuckles>
Iya gitu, gitu. Hmm. Eee

Oh, main game sama main musik? Oh, me hobinya jadi main game, passion-nya di musik, jadi nyambung lah ya? Udah tahu nih rasa-rasanya gimana itu game yang seru. <chuckles>
Passion-ku di musik. Jadi ya, itu udah udah udah sangat Iya, nyambung nyambung nyambung. I udah udah udah udah udah udah sangat sangat, eee, apa ya, se kayaknya kayaknya, pada 2 tahun terakhir itu, 2 terakhir itu rasanya, wah hidup sangat menyenangkan. <chuckles>
<chuckles> Mendarah daging. <chuckles> <laughs> Iya ya, jadi kayak, apa nam eee, apa dua-duanya dijadikan satu ya, tinggal, pas pokoknya, eee, enjoy banget lah ini, mengerjakan project-nya karena kan satunya, e passion, apa suka musik, satunya langsung diimplementasikan, eee, di game, jadi seolah-olah, e kita tuh yang punya game-nya. <chuckles> Benar nggak sih kayak gitu? Mhm.
Iya. Iya, seolah-olah begitu, gitu. Tapi untuk untuk passion-ku sendiri itu sebenarnya ya berawal dari hobi kan, awalnya, gitu. Jadi, eee, awalnya, ya biasa lah anak sekolah nge-band-nge-band sama teman-teman, segala macam, tapi, dari dari teman-teman yang satu band itu, ya cuman aku doang yang akhirnya, eee, me apa ya, berjalan di dunia musik itu sendiri, gitu loh.
Mmm, ya ya ya. Mhm. Tetap ya. Mhm, mmm, ya memang di dunia musik itu, ternyata nggak melulu harus, jadi pemain kan. Maksudnya, kay m eee, ke pegang alat, atau jadi vokalis, tapi bisa juga jadi produser gitu kan. Memproduksi banyak hal, tidak hanya, musik yang dinikmati banyak orang, bisa juga di game kayak gitu kan, jingle, iya betul hmm, ya ya, menarik sih ya, eee, karena ini sesuatu yang, eee, menyenangkan untuk dilakukan karena, hobi, karena passion, jadi, ya benar sih kalau, eee, Kakak bilang, e hidup itu menyenangkan, kalau melakukan sesuatu yang benar-benar disukai. <chuckles>
Betul betul betul, mhm. Iya. Iya bisa di iklan, jingle, betul. Iya. Dan dan katanya dan katanya, eee, mitosnya kalau kita, e banyak melakukan hal yang menyenangkan, jadi awet muda. <laughs>
Heeh. Ph ya, gitu ya. Itu bonusnya ya, keren keren keren. Ya, semoga tetap awet muda Kak, dengan apa nama passion, dan apa namanya ini, hobinya ya. Oke, kita lanjut ngobrolnya nanti di lain kesempatan. Terima kasih, iya.
E amin, amin amin. Makasih.